Мгм. А, ну вот, вот такие истории я не очень люблю, потому что во мне сразу просыпается бунтарь: а, все должны, пусть все и читают, а я читать не буду. <laughs> Знаешь, сразу хочется идти в противоположном направлении. <laughs> Вот, а так да, у меня есть несколько сообществ, которым я доверяю, а они, а, как раз, э, такие тематические. А, ну, например, сообщество, где все читают, э, фэнтези, фантастику, а, и соответственно, э, советуют
Мгм. Да-да-да. <laughs> Да-да-да. Ага.
какие новинки прочитал. А, и ты знаешь, м, в этом сообществе есть, например, чёткие правила, как ты можешь написать отзыв о о книге. А, то есть там никогда не пишут, да, что: "Ой, я прочитал такую книжку, и она была такая интересная, ребята, читайте, офигенно". То есть это вообще ни о чём, да? <chuckles> М.
Мгм. М, интересно. <laughs>
То есть отзыв должен быть содержательный, а, ты можешь делиться эмоциями, ты можешь там рационально рассказать там, что тебя, а, сподвигло. Ты, естественно, не, э, не спойлеришь, да, твоя задача- не раскрыть интригу книги, а скорее да-да-да, <laughs> вот. А скорее тебе важно показать, а что именно ты оценил: сюжет, насколько интересно раскрыты были герои, насколько небанальный мир, например, описывался. А, или, например, это для всех тех, кто кому нравится читать там про всякие магические академии, и ты, например, сразу понимаешь: "Ага, если мне нравится про это читать, значит я посмотрю на эту новинку".
Мгм. Да да, это важно, кстати. Это очень важно, ага. Мгм.